Ê, sắp đến Tết rồi ấy, thì bây giờ tự nhiên chị lại muốn hỏi em xem là em có cái kỷ niệm về Tết nào mà nó đáng nhớ và nó thú vị không? Thì có thể kể cho chị nghe được không?
Ừm, nếu mà để mà nói về Tết ấy, thì thật sự thì em nghĩ là chị sẽ khá bất ngờ về cái chuyện mà, như kiểu là, em, ơ, em em không phải là một cái em em không phải ng một người là muốn về Tết đâu nhá. Nhưng mà, tức là tức là, trên cái hành động và lời nói ấy, thì tức là em không muốn về, nhưng mà em nghĩ là bản thân em, em em vẫn em vẫn có một cái gì đấy muốn về. Tức là tức là có thể là, ừ, kiểu kiểu, thật sự thật sự là, như kiểu là, em em, a, nhiều khi ấy, tức là, tại vì cái chuyện, như kiểu là, cái Tết nhà em ấy, đôi khi nó hơi áp lực. Tức là, đôi khi nó, kiểu là, như kiểu là, căng thẳng ấy, tại vì cái chuyện mà lễ nghĩa xong rồi, ờ, đôi khi tức là, đối đối em là, tức là nó cũng bình thường thôi, nhưng mà cái nó không phải là áp lực nó đến từ đấy mà áp lực đôi khi là từ bố em, kiểu là, làm căng thẳng mọi thứ ấy. Tức là mặc dù là mọi người đều
Ừm. OK, <laughs> em làm chị tò mò đấy. Ừm. Ờ. Nhưng mà em luôn về. OK, vừa muốn vừa không hả? Chị hiểu thế, đúng không? Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, rồi, rồi. Ừm. <laughs> Có phải là do do do, kiểu như, mối quan hệ của em với bố em là, theo kiểu như là, thương nhau nhưng mà xung, ơ khắc khẩu không? Cho nên cho nên thế không?
Em em cũng em cũng không, ơ em cũng không rõ được cái <laughs> cái đấy nhưng mà thật sự thì là, kiểu, không phải là bố em với mỗi em mà, tức là tức là vầng, kể về Tết ha. Thì, ờ, thì thật sự là đối với em thì em nghĩ là Tết nào nó cũng đáng nhớ cả. Thì, ờ, thật sự là mỗi một năm nhá, tức là, cái câu chuyện như kiểu em không biết, như kiểu, trong nhà chị thì sẽ như nào, nhưng mà mỗi một năm thì em sẽ đều về lấy cây đào Tết. Tức là, có thể là em sẽ đi những cái, ơ, cái cái
<laughs> OK, thế thì kể về Tết đi đã. Ừm. Ừ. Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Cây đào Tết là em lấy ở đâu?